Здравствуйте. А подскажите пожалуйста, а, как вы думаете, почему фильмы иногда вызывают сильные эмоции? Был ли у вас такой опыт?
Здравствуйте. Мгм. Вот. Ну, обычно Да, да. Я из тех людей, которые, когда смотрят фильмы, полностью погружаются и могут и плакать, э, и веселиться. И я из тех людей, вот особенно, когда какая-то тяжелая сцена, я могу очень сильно загрузиться и плакать. А. Я могу смотреть на человека, который со мной смотрит, и смотреть, что у него как бы нету слез, и меня это очень удивляет, я могу даже докапываться начинать. <laughs> Да.
Мгм. Ого. Ага. Да, ничего себе, ничего себе. <laughs> Слушайте, ну, например, мужчины, они не всегда плачут на фильмах, если честно, они даже вот как бы ну сдерживаются. Это мы.
<grunts> Да. Ну всё рав ну, я думаю, может, хотя бы какая-то мужская слец скупая слеза, а, вот, но для, но человек мне просто ответил: но это же фильм! Вот.
<laughs> Слушайте, ну у меня. А, ну да. У меня слеза, например, может быть только в случае, не знаю, вот как-то, знаете, тема, связанная с детьми. Вот меня она сильно прям трогает, как бы.
М. М. Но когда с ними они или что с ними случается, что-то теряют?
А, а. Ну, что-то случается, да, вот это какая-то жизненная такая вот там сильная эмоция. Это показано вот по поводу детей, тогда да. А так, конечно, э, в других случаях я тоже, как бы, ну, не буду плакать, э, видимо.
М. М. Да. Да. Вот я последнее вспомнила, что меня прям сильно впечатлило. Я посмотрела фильм, а, сняли "Сто лет одиночества", это из известный роман, и "Нетфликс" по нему снял, э, с сериал, вот. И и он очень хорошо снят, он в плане искусства, он снят, ну, и операторской работой, и как всё поставлено. Очень, да, классно, и оно очень трогает. Вот. Так как я очень такой, я к искусству очень.
Мгм. Расскажите. Ага. Ага. Ага. Ага. Всё передано, да, там хорошо? А фи а фильмы же тоже, по-моему, да снимали или нет? Или только сериал?
Э, про фильм я не знаю, может быть есть, э. Я знаю, что вот этот "Сто лет одиночества" сериал, он, м, достаточно недавно вышел, "Нетфликс" решил по классике что-то поснимать, и вот, и это была реально хорошая работа. И что меня там там получается там главный ге герой, вот этот Хосе, или я уже забыла, и получается, он всю жизнь, а, строил, вот этот, он д вы ну вывел свой народ, значит, чтобы выжи основать отдельную, там, деревню или город, и вот там показывается, как сложно это было всё построить, и и в нём показывается как де детское любопытство, желание что-то найти и открыть.
Ага. Да, да. Что у вас впечатлило? Ага. Мгм. Мгм. Ага. Ну получается, вам это прям вот вот всё вот это как показано, вы прям сопереживали, да, герою?
Мгм. Ну вот, я ему очень, э, как бы, и там показывается, вот он молодой, там первые части и вот, э, п именно показывается любопытство молодости, как он там верит в это всё, там также его жена и дети. А потом, в конце, получается, а, его показывают привяз у уже, там, а артист меняется, то есть он же как будто уже постарел, их отношения с женой тоже показываются, тоже меня очень это п трогало, потому что очень так показывается молодость и потом старость, вот этот переход, отношения. Мгм.
Мгм. Ага. Ага. А. Ну понятно, понятно, да, да. Э. Реалистично, да? Реалистично так всё показано. Но это видите ещё от актерской игры зависит же, да, что актеры могут передать вот эти эмоции, атмосферу.
Мгм. Да. Да, и операторская работа там сильная. Мгм.
А ещё знаете. Да. А ещё, мне кажется, знаете, что, наверно, трогает, если у вас вот такой сюжет, да, как вот была, допустим, молодость, да, как вот человек каким был, и какой он стал к старости, да, что всё-таки есть вот эти изменения.
Мгм. Мгм. Да. Но вот что, что именно, где я прям плакала, это получается он сошел с ума в какой-то момент, потому что там, получается, эту деревню они сами основали, он там был самый главный, и вдруг это политические какие-то силы пришли снаружи, и там началась в деревне. В общем, он сошел с ума и он, его привяз привязали к дереву, потому что он стал буйный, вот, и он стал буйный, с одной стороны, и беспомощный, его, вот он привязанный к дереву, его жена, там его каждый день ходила мыла и я не знаю.
А. Ага. Мгм. Мгм. А. Ого. А. Ничего себе. Ну, короче, получается такая ситуация безысходности, да вроде как человек был в одном поле, да и вот одни функции выполнял, а как всё произошло в итоге вот скатилось в такое.
Да. М. Да. То есть, всю молодость он в это вложил, да, там было столько любви, и так это всё красиво, и потом вот это вот сумасшествие.
Мгм. Ну, получается с ним некрасиво поступили с одной-то стороны.
Ну очень. Ну когда даже не кто-то конкретно, а жизнь просто так сложилась. Вот.
Э. Ну, к сожалению, да, да. А мне кажется, вот такие фильмы они в принципе, которые вот как раз таки.
Да. М.
Там не фантастика какая-то, хотя фантастика там тоже может быть с чувствами, хорошо передаваться эмоции. А именно фильмы, которые, э, такие реалистичные. А, показывают, знаете, примерно похожие, ну вот мы с вами живём, да и показывают какие-то вот эти жизненные бытовые вопросы, например, да. А. И мы как бы импонируем им. Я не так давно вот фильм смотрела, знаете, где про женщину, которая <tsk> у неё знаете, как послеродовая депрессия.
М. Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ага.
Она вот, э, сидела в декрете с ребёнком, и она себя начала ощущать там собакой и что-то вот в таком духе. Да, да, да, да. Ну, то есть, показано, знаете, вот эта же сторона, она же не очень показана миру, да, что переживает женщина, когда она вот в декрете, что, когда она родила, вот эти вот эмоции гормональные, всё. А мы то с например, вот женщины, это понимаем лучше и, конечно, ну, этот фильм затрагивает, однозначно, он затрагивает.
А, да, такой фильм, я не такой не знаю. Мгм. Это правда. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Э. Да. Это, кстати, он классно, что это всё показывается, потому что, ну вот может. Э. Да.
Да, он хоть и гипертрофированный такой, знаете, как бы, ну, я не встречала таких примеров, чтобы ну вот так вот совсем, извините, кукуха поехала, но
М. <grunts> Ну я не встречала, но я читала, что может там сильный и бань. Да.
Это специально сделано для того, чтобы донести до зрителя идею вот эту, и мне так кажется.
Мгм. М. Ну мы видели, как мужчины нд сл смотрят, для них нужно преувеличено, чтобы они ж хоть что-то почувствовали. <laughs> Чтобы хотя бы какой-то отголосок до туда дошел, да это я шучу, конечно, трэш всер все мы разные.
А да, чтобы их чтоб до них это долетело, что застучало. Ну, я думаю, что вот такие истории, да, которые, знаете, они не на всех, конечно, работают. Вот на вас, например, сработала вот эта история, да, получается, что вот человек столько всего вложил, да, как жизнь к нему повернулась. Я вот, например, вот такое посмотрела.
Мгм. Мгм. Да. Да. Мгм. Да.
А. Плюс у меня ещё, знаете, я вспомнила фильм, который сильно меня затронул очень давно.
Мгм.
И он мне помогал, да, в этой жизни не делать определённых действий, да. Это "Реквием по мечте". Смотрели такой?
Ой, это же очень известный фильм, я вот кстати, не знаю, если я в итоге посмотрела его или нет. Мгм.
Да! Но там Джаред Лето играет в главной роли. Джаред Лето молодой ещё. Да смотрели, мне кажется, с Стоит, стоит, стоит. Но там тоже как раз таки показано про молодых, про молодую пару, там они друг друга любили, как вот жизнь у них скатилась к чему они как бы.
Ам. Наверное я не не смотрела. Стоит вообще такое смотреть или это слишком тяжелые фильм? <chuckles> А. Это про наркоманов, по-моему, нет? Ага.
Да, да, да, да. Ну просто там там, во-первых, определённым образом как-то снято, знаете, вот эта атм атмосфера снята, вот как будто они живут там в бедности. Но чуть-чуть, знаете, как бы утрированно показано. Я вот так думаю. Но мне эта картинка, я это смотрела, знаете, там, в возрасте подростка, например. Ну, на меня это произвело невероятное впечатление. И впечатление, в том числе, а, я считаю позитивное в плане того, что это настолько меня впечатлило, насколько вот это вот, все, а, вот эти вещества, да, что они могут делать с человеком. И с тех пор у меня
М. М. Мгм. М. Мгм. Да. Ну для подростка, да, хорошо это посмотреть.
С тех пор у меня не было желания прось э, м, простите, думать об этом и где-то пробовать, когда мне даже что-то говорили. Для меня страх, знаете, вот этого изменённого сознания сознания. Я его боюсь. Я его боюсь. И вот такие фильмы, я считаю, просто вот ну, должны быть однозначно. Вот. Но.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, я понимаю. Да. <chuckles> Да, я помню этот фильм очень прогремел, да, но мне кажется, я его не посмотрела. Надо, кстати, восполнить пробел.
Ну да, наверное, посмотрели, если вы говорите, что вы знаете, просто столько фильмов много мы смотрим, что не все возможно запомнить. Мне просто, знаете, музыка вот это вот. Сочетание музыки и игры актёров. Там определённая музыка. Я её узнаю из 1 000. Просто она мне вот на подкорку села. Ну, посмотрите, я думаю, что будет интересно. Знаете, сейчас уже да, посмотрите, если вы тогда про это слышали.
<laughs> М. Мгм. М. Да. Да, я думаю, что если бы я его смотрела, так как я человек впечатлительный, я бы запомнила. Э. Я запомнила только, что о нем очень много разговаривали вокруг меня, вот какие-то вещи. Да.
Ну да, возможно. Ну получается, в моём случае это как раз таки фильм, который изменил мои взгляды на жизнь, вот, в определённое направление, да. А у вас такой фильм был, какой-то вот ну не такой, например, не этот, а какой-то другой, чтобы он вам
Мгм. Мгм. Ам. Ну вот. Наверняка был, наверняка был, но это я щас так с наскоку не отвечу. Я могу сказать, который тоже мне, когда я была подростком, очень сильно, м, впечатление произвел. Это "Бойцовский клуб", который, <grunts> я не знаю, если он как-то меня поменял, я не думаю, что сама философия мне на тот момент как была близка, потому что там уже человек работал очень долго.
Мгм. Ага. Расскажите интересно, интересно какие. О да, да. Его тоже смотрела. Мгм. Мгм. А я вспомнила еще какой фильм может быть вам тоже он был, может быть на вас тоже н э, впечатление произведет. По-моему, мне кажется, из той же вот, может быть тот же режиссёр снимал, а, "Достучаться до небес".
Да. Ну-ка. Мгм. А вот "Достучаться до небес" я тоже смотрела, мне кажется.
Да, да. Он вот вообще. Там же история была о том, что один друг заболел, да, и они, а другой поддержал, они решили исполнить, там, все свои желания, мечты. И, он такой очень, ну, конечно, трогательный. Но они к творили там дичь, конечно, полную, но я помню, что он на меня прям впечатление такое произвёл тоже очень сильное.
Мгм. Мгм. Мгм. Вот тоже вот щас посмотрела, не помню, что я его смотрела, но он однозначно очень, а, известный.
Я вот думаю, что я сейчас такая задумалась, что у меня вот дочь, да, и я, наверно, ей покажу "Реквием по мечте". Я его прямо покажу, чтоб она его посмотрела. Прям надо, прям надо. Потом да, да. Слушай, я считаю, что такие фильмы, если честно, знаете, до детей тоже же не всегда действуют, знаете, там вот объяснять, что это неправильно. Мне кажется, им надо вот таким путём что-то показывать такое. Вот, чтобы чтобы им там, знаете, отложилось на подкорке, чтобы они, э, при случае, знаете, когда такой момент произойдёт, чтобы их это, чтобы им сразу флешбэк такой <chuckles> нарисовался. Мгм.
Мгм. М. Да, это как хорошо, да, да, прям, прям надо, <laughs> согласна, согласна. Мгм. Да-да. Нет, однозначно. Мгм. Да, ну, согласна, это хорошая, вот. Сейчас тоже вспомнила, ну д я всё думаю, какой там может быть что-то взгляд мой на жизнь изменил, фильм, или вот сериал, который, да се ну, э, вот "Черное зеркало", я не знаю, вы смотрели или нет. Там да, там очень много разных серий, да. Вот вышел новый сезон, я кстати его не смотрела еще, тоже говорят сильный.
Ага. Да, да, расскажите, что-то, что-то вспомнили, да. О. Да, да, смотрела, смотрела. Да. Там много всяких историй очень. А я начала смотреть, но пока чё-то не могу сказать, что какое у меня впечатление. Ну, а, 1 сезон, конечно, там просто разрыв, такой разрыв шаблонов всего на свете, что просто. <chuckles>
Да? Да. М. Ага. Ну, вот вам. Вы можете, потому что вот даже я щас вспоминаю, итак, какими серии запомнились? Мне кажется, самое интересное даже, когда ты вот уже подзабыл, и вот понять, что на больше всего осталось в памяти, какие у вас серии?
Ага. Ну, мне запомнилось од однозначно, знаете, там про рейтинги, где девушка про рейтинги запомнилось. Сейчас что, у нас сейчас мы, у нас тоже мы живём в мире рейтингов, знаете там какие-то кредит скоры там по кредитным картам, да. Там рейтинги, там успе успешность там оценивания через соцсети, да. Сколько у тя подписчиков разве это не рейтинг? Это тоже вот туда отсылка. Я ещё помню там про чиновника, про чиновника там про с со свиньёй помните, где
Вот. Да, да, и у меня тоже та же самая история, да. Вот. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Да, да. Вот как, как интересно. Мгм. Ой. Вот эту серую, я кстати, по-моему, не сма э, или шт, или я ее как-то, э, в общем, в своем подсознании запрятала. <laughs>
Ой, ну она такая жестковатая, конечно, очень, ну. Там там прям, да, очень это жестко, жестковато очень поэтому
М. А а мне еще щас вот вспоминается, там была какая-то серия, где, а, а, отц мужчине нельзя было видеть ребенка, и что он был как бы затушёван, Вот, и он там что-то ходил вокруг, и потом, а, он мог видеть свою жену, но она его типа они развелись, и такая программа, что он, э, он все ве всю реальность видел, а ребенок был затушёван. И он ходил страдал-страдал и что-то э, и по-моему.
Вот. Да? О! Ой. Ужас какой. Мгм. Ого. Ага. Так ребенок был затушён, потому что он, а, в принципе не присутствовал в его жизни что ли как из памяти или он?
Нет, м, и он его видел, он его помнил, но он не мог видеть этого. То есть, как бы, он видит там, он следил там за своей женой, как она. Он не мог присц к этому дому почему-то приближаться. Он видел, он наблюдал, но.
М. Ага, ага. А. И. Специально это видимо сделано так, чтобы он как-то, да.
Э. Да. Ш ш и он очень страдал, и он вроде бы как не понимал, и что, и почему. И вот по-моему там концовка такая, что как-то он повлиял на то, что ребенок вышел и умер.
Ага. Ой, Господи, ужас какой.
А вот что-то он его там. По-моему, что-то такое или он его не спас. И вот когда он умер, этот ребёнок, и с него снялся вот этот блок, он понял, что это не его ребёнок, что это китаец какой-то. И что И что. Вы помните эту серию?
Да. А. Ужас, ну, чё-то знакомое, ну прям вообще сюжет просто закрученный ужас просто.
<laughs> Ну, что типа это не был даже его ребенок, и вообще он н носил в себе чувство вины, что его ему заблокировали, потому что это он виноват, а на самом деле жена его заблокировала, она не хотела, знала чтоб он знал, что она там это не его ребенок, что-то типа того.
А. А, вот в чем дело. Ваще, закрутили сюжет, конечно.
<laughs> Там конечно такие сюжеты.
Но такие сюжеты, конечно, они вообще откладывают такой, знаете, отпечаток. А. Ну, такой, ты такой сидишь думаешь, а что вообще было, а что произошло, а что вот там на накрутили.
Мгм. О. Да. А вот это вот, когда клона там создали человека, чтобы она там, её клон п на кухне всё там идеально делала, помните это? Что там. Ага.
Ну, что-то подобное. Это знаете, есть был фильм такой "Суррогаты", "Суррогаты", помните, э, с Брюсом Уиллисом, где все люди себе сделали там дополнительные модели себя, а, и чё-то там случилось с этой вот компьютерной программой или что. Они сидели как бы в VR-очках, а их модель, там, ходила на работу, там, ещё что-то. И потом что-то случилось, это перестало работать, и вот этот Брюс Уиллис тоже вышел из дома, сняв свои очки и увидел там реальный свет. И вот это, конечно, страшно, если честно. Это так проецируется на будущее и как у нас там происходит щас, что мы, там, в телефонах всё время сидим. Ну, вот такие нюансы были такие, ну, такой фильм тоже на меня произвел впечатление. Вот это вот, знаете, будущее такое, которое вроде как с позитивного ключе было, а в итоге принесло негатив. Вот это страшненько было.
Мгм. Ну. Я не смотрела "Суррогаты". Ага. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Да, такое может случиться, конечно, хотелось бы, чтобы не случилось. Да, спасибо, да, правда, было интересно. Ага. Мгм.
Ну, спасибо вам за ваше мнение. Интересно. Видите, вспомнили разные фильмы. Мне вот интересно что-то подумать, посмотреть. До свида